KI-Apps, Social Media, welche Apps erleichtern dir wirklich den Alltag?
Oh, KI, hast du was ganz Gutes angesprochen. Ich würde sagen, ähm, ChatGPT, Flux.
Mhm.
Und ja, es gibt noch 'n paar andere, die meinen Alltag zu zum sehr gut verändern.
Flux, was ist Flux?
Ähm, das ist 'ne Bild-KI, die du auf dem PC aber laufen kannst und das ist dann so hm, wie so 'n Baukasten. Da kannst du sehr viele Inputs und so einstellen. Das ist ziemlich cool.
Das klingt ja spannend. Wofür benutzt du das?
Ähm, ich mache sehr viel Sachen mit Print und ich male eigentlich auch gerne. Das erleichtert mir aber viel, weil, ja, das halt viel einfacher ist damit.
Also, privat oder beruflich?
Äh, beides.
Beides, ja. Ja, also, ähm, Bildgeneratio äh, Bildgenerierung, das geht ja mit ziemlich vielen KIs. Das geht ja mit ChatGPT, es geht mit Grok und jede Menge an au jede Menge anderen auch. Aber ist jetzt würdest du sagen, dass Flux da noch mal besonders viel besser ist und, äh, in welchen Bereichen dann?
Ja. In fast allen, würde ich sagen. Das ist halt schwierig zu benutzen am Anfang, ähm, weil man das wie so 'n ja, das kommt schwierig zu beschreiben, das ist wie so 'n, ähm
Aha.
w wie so 'n Pro Baukasten-Programmier-App. Und dann habe ich was ganz Cooles bei mir, g ähm, gemacht, dass man dann halt so MS-Paint benutzen kann und man malt so ganz grob was und der interpretiert das und macht dann so 'n richtiges Bild draus. Das ist unglaublich cool.
Mhm. Ah, spannend. Man kann's wahrscheinlich auch so sagen: „Ja Stil, Anime oder 3D“ oder so Geschichten.
Genau, genau. Du schreibst was rein und dann benutzt du halt diesen, ähm, Malkasten und malst dann so keine Ahnung, du schreibst den Wasserfall so und so. Und dann kannst du auch wirklich nicht steuern, wie dieser Wasserfall aussehen sollte und das ist unglaublich cool.
Das ist richtig gut. Das kann bei verschiedenen anderen Apps, äh, manchmal schwierig sein, dass man dann sagt, jetzt zum Beispiel: „Lass das Bild so und dreh den Kopf nach in die andere Richtung.“ Funktioniert oft manchmal gar nicht so gut. Wie ist es denn jetzt bei beim Flux, da geht das oder was?
Genau. Da geht das ziemlich gut. Also, wenn du das selber malst wie in meinem Fall, dann geht das unglaublich gut. Desto besser du malst, desto detaillierter wird er dann auch sein, also, desto besser wird sein Endergebnis. Du kannst das auch sehr gut trainieren und kannst dann auch diese, ähm, Trainingsdaten, dieses Modell nennt sich das dann, kannst du dann auch untereinander teilen mit anderen Nutzern. Und der ist in vielen Sachen eigentlich Vorreiter, würde ich sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Cool, cool. Und die Bilder benutzt du dann für also, priv privat, aber beruflich auch für Marketing oder, ähm, Bücherillustration. Was machst du da?
Genau solche Sachen, so Illustration sehr viel. Poster mache ich ganz viel, ähm, für Marketingbilder, genau, das benutze ich auch sehr oft. Das hat so weil das halt so, ähm, individuell und genau ist in vielen Bereichen, kann man das auch in sehr vielen Bereichen gut nutzen.
Mhm, mhm. Und, ähm, wenn du jetzt eben diese Aufgaben durchführst für deine für deinen beruflichen Alltag, gibt's da noch andere Apps, die du verwendest oder vielleicht auch, was du noch gebrauchen könntest?
Ähm. Also, ich benutze halt sehr viel ChatGPT für so Struktur, Organisation und vor allem so Dinge zu recherchieren ist das sehr gut.
Mhm. Mhm.
Hm, was ich noch brauchen könnte, ist so 'ne KI, die so 3D-Typologie verbessert. Das wäre echt gut.
Mhm, mhm. Ja, das kann ja noch 'n bisschen schwer sein, ne?
Ja, sowas ist schwierig, zu um so zu setzen.
Weil das ist ja noch nicht so ganz ausgereift. Könntest du vielleicht 'ne KI gebrauchen, ähm so deine ganz eigene deine ganz eigene App? Wäre das was für dich, sodass du dir 'ne App erstellen lässt, die spezial speziell für dich, ähm, angefertigt wurde?
Hm, meinst du was meinst du jetzt? In so 'm Social-Media-Bereich oder in so 'm produktiven Bereich eher? Wie wird das
Generell, wenn du sagen würdest: „,Ähm, ich brauch jetzt 'ne App, und die soll das und das und das machen.“ Vielleicht für mich oder vielleicht auch: „Ich will 'ne App haben und die dann verkaufen oder für andere zugänglich machen.“
Obwohl das erstere, jetzt wenn ich so habe 'n bisschen drüber nachgedacht habe. So 'ne App, die ungefähr weiß, was ich alles machen muss für meine Arbeit und so und dann automatisch so 'n strukturierte ähm, so 'n Leitfaden macht täglich. Klar, man kann das irgendwie machen, aber eine, die das irgendwie automatisiert schafft, das wäre echt cool.
Mhm. Darf ich dir einen Vorschlag machen?
Ja.
<laughs> Du kannst auf Replit.ai gehen. Da kannst du Text, ähm Text z zu App erstellen. Kostet natürlich ‘n bisschen was, gar nicht so viel allerdings ,und, ähm, ja, die erstellt dir einfach deine App für dich. Du kannst das, äh, prompten und sagen so und so soll die das machen, und äh, baut dir deine App für dich. Replit.ai.
Und funktioniert das auch richtig gut?
Das funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen schon richtig gut. Sicherlich hier und da noch ‘n paar Schwierigkeiten, ähm, aber das ist marktreif.
Oh. Ich habe immer Ich habe, äh, früher mit, ja, sehr viel IT zu tun gehabt, und letztes Jahr habe ich sehr viel von diesen KI Co-Pilots und so benutzt. Und da musste ich sagen, dass die oder ChatGPT selber war im Programmieren sehr schlecht. Ü das ist krass, dass sich das jetzt so über das eine Jahr verbessert hat, dass das Apps erschaffen kann. Also, so ich hätte gar nicht gedacht, dass das schon so weit ist.
Mhm. Mhm. So weit ist es schon. Wahnsinn, oder?
Echt? Ach krass. Also, ich bin da ehrlich gesagt immer noch sehr skeptisch, weil solche Dinge sind ja voll schwierig gewesen für KI, so längeren Code irgendwie fehlerfrei zu erstellen.
<chuckles> Ja, es kann natürlich auch sein, dass man immer noch mal ‘n bisschen nachhaken muss, aber die kriegt's eigentlich hin, ähm, das dann auch zu lösen.
Boah, das ist das das muss ich mir noch mal angucken, weil das könnte mir sehr gut helfen, weil ich brauche auch irgendwie so ‘ne so ‘ne eigene App für verschiedene Sachen, für eigene Webseite, für meine eigenen, äh, Kunstprojekte und so. Das wäre eigentlich cool.
Mit was hast du denn deine Webseite erstellt?
Ähm, äh, ich habe ‘ne Shopify-Seite und dann habe ich eine Seite einfach mit WordPress gemacht.
Also 2 Seiten sogar.
Genau, also eine so ‘ne private, wo ich einfach meine Kunst quasi so vorstelle, wie so ‘n Portfolio und ‘ne zweite Seite, wo ich was verkaufe.
Ja, WordPress für‘s Port Portfolio und das Verkaufen mit Shopify?
Genau.
Was verkaufst du da auf deiner auf deinem Shopify?
Auch noch mal so Printsachen, die ich dann halt s ähm, privat gemacht habe, Poster, T-Shirts und solche Sachen.
Und kaufen die Leute das dann quasi, ähm, digital, das heißt, ähm, Blockchain?
Ach ne, so weit geht das noch nicht. Äh, so weit ist das nicht. Einfach so richtige Poster, richtige T-Shirts, die ich dann halt heraus sende. Genau. Aber dafür 'ne App, so 'ne eigene App für meine eigene Marke, das wäre schon schon was Cooles.
Ah. <chuckles> Ah, okay. Ja. Brauchst du da mehr in die Richtung, ähm, mehr Verkauf oder mehr Reichweite oder einfach, dass das Ganze schneller automatisiert wird?
Alles davon, alles davon. Ich glaube, das ist auch besser, wenn man so von anderen Anbietern irgendwie abgekoppelt ist. Shopify ist auch so 'n bisschen begrenzt in vielen Dingen. Da hätte ich ja, glaube ich, mit so 'ner eigenen App viel mehr ja, ne, so
Ja.
Personalisierung da drin.
Mhm. Drucken die das da dann alles für dich, oder machst du auch den ganzen Druck dann selber? Also jetzt bei T-Shirts und bei Poster und so weiter.
Ah, ne, das das lasse ich drucken, das lasse ich drucken. So weit bin ich leider nicht.
Ja. Hast du das selber, ähm musst du das selber mit den Kunden da reden, also, mit den Druckereien oder ist das von denen von der Shopify-Plattform automatisiert?
Das ist automatisiert. Die, äh, Druckereien kriegen halt die, ähm hier das, äh wie heißt das noch mal? Die sehen dann halt das, was, äh, gekauft worden ist und dann wird das rausgeschickt.
Genau, das wird quasi von Shopify integriert mit Angeboten.
Genau, genau.
Ja. Genau. Cool, cool. Da hast du ja ein richtig starkes Business. Ich hoffe, es läuft für dich auch schon ganz gut.
Ja, genau. Also, ich benutze auch sehr viel KI, äh, was sehr nützlich ist in in dem ganzen Ding, wie dieses Flux, was ich angesprochen habe oder ChatGPT, um so diese Organisation hinter allem irgendwie so zu verbessern. Äh, ich glaube, ohne die Sachen würde das sehr schwierig aussehen.
Mhm. Hast du noch, ähm, vielleicht 'n paar Apps, die jetzt nicht unbedingt KI sind, aber trotzdem, ähm, einfach immer noch super relevant sind und nicht wegzudenken sind aus deinem Alltag?
Ähm, Apps oder auch so Computerprogramme oder reden wir wirklich nur von Apps?
Na ja, im Prinzip, Apps und Programme sind ja beides Software. Ich denke, ähm, Computerprogramme sind da auch okay.
Okay. Photoshop, das ist aber, glaube ich, auch 'ne App. Das gibt's auch auf'm Handy. Photoshop ist nicht wegzudenken.
Mhm.
Ähm, dann würde ich noch sagen Procreate, das ist, äh, fürs Tablet.
Mhm.
Ähm, und Blender und Nomad Studio. Das sind 2 auch sehr wichtige Dinge, die ich täglich brauche.
Mhm, also, alles, ähm, fotorelevant, bilderrelevant.
Genau, so Bilder und Kunst und 3D, das sind so Sachen, die ich halt brauche.
Hast du noch 'n paar Apps, die vielleicht privat sind und jetzt nichts mit Fotos zu tun haben?
Ja, ich habe 'n paar, so Instagram oder, äh, TikTok. Äh, was habe ich noch? Reddit und so was, das habe ich auch alles, aber, ja.
Aber bist da nicht so ganz gefangen wie andere vielleicht?
Ne, das ist nicht so, ähm, ich in der Vergangenheit schon, da war ich sehr viel auf Instagram. Aber, ähm, in letzter Zeit habe ich mich d bisschen davon so abge abgen äh, koppelt.
Ja. Hast du vielleicht noch 'n Geheimtipp? Irgend'ne App, die sonst überhaupt keiner kennt?
Boah, äh, Boost, <laughs> das ist so 'n Han das ist so 'n Handyspiel. Das ist, glaube ich, locker jetzt so 15 Jahre alt. Aber das ist so 'n so eins von den Handyspielen, was ich immer irgendwie noch auf'm Handy habe. Das geht immer so für so 2, 3 Minuten, das ist echt cool.
Boost? <laughs> Aha. <laughs> 15 Jahre, fast so alt wie Snake.
Äh, ach, nicht 50, 15, 15.
15, ja, ja, 15 habe ich gesagt, genau.
Snake ist doch viel älter als 15 Jahre.
Ja, Snake ist Snake ist noch mal viel älter als 15 Jahre her. <laughs> Da hast du recht.
Ja, 50 trifft gut.
Ja, tatsächlich. <laughs> Hast du Snake mal gespielt?
Ja, früher immer. Das war so, bevor's ja so Apps Apps gab, da gab's ja immer diese Handyspiele. Und Snake war ja, glaube ich, auf fast jedem Handy drauf und Legende. Das ist einfach das ist einfach krass. Da habe ich so viel Zeit mit verbracht.
Genau. Genau, das lief ja sogar schon auf äh, MS-DOS lief das ja schon.
Boah, glaube ich. Das ist ja so simpel, aber das irgendwie so ist einfach gut.
<chuckles> Gibt's noch irgend 'n Handyspiel, was du sagen würdest: Das wäre doch noch 'ne coole Idee so eine App, das wird noch mal den Markt, äh, umkrempeln?
Hm, ich glaube, so Strategiesachen, so was wie Total War in der Richtung, so 'ne große Strategiespiel. Das gibt's, glaube ich, so aufm Handy in der Art und Weise nicht. Ich glaube, das würd schon so sehr gut, äh, ankommen bei vielen Leuten.
Ist das 'n altes Computerspiel, was man da auf's Handy bringen könnte?
Äh, nicht alt, es ist auch noch relativ aktuell. Ähm, aber ist ja, ist 'n Computerspiel, das gibt's glaube ich nicht mal auf Konsole. Aber ich glaube, das könnte man irgendwie auf 'ner simplen Form aufm Handy gut spielen können.
Aktuell, ja? Worum geht's denn da? Strategiespiel, hast du gesagt.
Genau, das ist so 'n riesiges Strategiespiel, wo man so 'n Länder hat, so Rom oder, ähm, Griechenland. Wo man dann auch so mit Politik Sachen machen kann. Und dann halt ist das der Hauptfokus die Schlachten, wo man dann tausende von Soldaten gegeneinander spielen lässt.
Ah. Erinnert mich 'n bisschen an Command& Conquer.
Genau, das ist so in die Richtung, nur dass es noch mal so, ähm so 'ne Weltkarte gibt, die dann so auch Effekte auf dieses Schlachtfeld haben.
Aha, okay, okay, spannend, cool, cool. Hast du auch Command& Conquer gespielt?
Oh ja, ich glaube, vor vor Jahren ist schon lange her.
<laughs> Das könnten wir ja auch noch mal auf, äh auf's Handy bringen. Das war ja 'ne g richtig große beliebte Spielereihe.
Ah stimmt, aufm aufm Handy wäre das als App schon echt cool. Habe ich mich gar nicht so daran gedacht. So Command& Conquer, das könnte, glaube ich, gut laufen.
Vielleicht ist das Display 'n bisschen klein oder? Aber aufm Tablet würde das super funktionieren, definitiv.
Ja, das stimmt. Ja, Display ist ist klein, okay, aber die Grafik war jetzt auch nicht so super, wo ich mir denken würde, das könnte man schon verkleinern aufm Handy. Das das wird schon möglich sein, bestimmt.
Das stimmt. Das hatte ja auch 'n legendären Soundtrack, ne? Und, ähm, was die Einheiten dann immer gesprochen haben, das war ja ganz witzig.
Boah, das stimmt. Boah, das stimmt. Jetzt kommen mir ganz viel Erinnerungen hoch. Ah, das war schon, das wa das ist schon 'n gutes Spiel gewesen.
<chuckles> Vielleicht, äh, wirst du jetzt noch vom, äh vom Foto vom Fotoentwickler hin zum zum Appentwickler für Spiele.
Boah, jetzt mit dieser einen App, die du mir empfohlen hast, vielleicht schon. Wenn die das schafft, dann dann wäre das echt cool, dann hätte ich mein eigenes Spiel auf'm Handy. Dann könnte ich sogar kontrollieren, wer gewinnt.
Ja, genau. Jetzt ist es, äh, aber auch so so ähm, die einigen einige oder die meisten Apps sind ja tatsächlich ganz gut gratis, aber wenn du jetzt, äh wenn du richtig das Potenzial entfalten willst, musst du ja natürlich bezahlen, ne? Wie gehst du dami im im Abo Dschungel um?
Ach, ja. Ach, ganz ehrlich, ich, äh, versuche das so krass zu meiden wie möglich, weil irgendwie jede App immer versucht, wöchentlich, monatlich irgendwie Kohle von mir abzuzwicken. Zwar sind's nur so 2, 3 Euro, aber das das häuft sich natürlich.
Mhm. Mhm. Aber wie meinst du das? Ich habe verstanden, du hast gesagt, du versuchst das so krass zu machen wie möglich oder was hast du da g
Also, i Ne, ne, so krass zu meiden wie möglich. Also, ich will
Ah, krass zu meiden.
Ja, ich will eigentlich gar nichts bezahlen, weil ich nicht an weil ich das nicht ich muss meine Handyrechnung sowieso schon zahlen, die ist teuer. Aber dann muss ich dann, was weiß ich wie viele Euros, an Apps bezahlen? Ne, also, ich bezahl, glaube ich, äh, Cloud und das war's.
<chuckles> Ne. Ja. Ne, das ist ja prima. Also, man kann ja auch gratis eigentlich recht recht viel machen. Du hast tolle Informationen gegeben, spannend. Ähm, super, ich danke dir für das Gespräch.
Das stimmt.